Ừm, hiểu, thì thật ra n không không nên nhờ vả người ta quá nhiều, nói chung là vừa phải thôi. Đúng rồi, cũng rất là ngại chứ. <laughs>
Ờ, không nên phụ thuộc, đúng không? Ừm, ừm, ừm, ừm. Ừ. cũng nhiều khi cũng ngại thiệt, nhiều khi là cũng không có đi chung con đường rồi, cái học, à, lực cũng khác nhau, đúng hông bạn? Cũng thấy là khó khăn luôn. Vậy thì, à, hông biết là làm thế nào mà để mà bạn có thể, gọi là, duy trì cái thói quen nó đều đặn á bạn? Kiểu, chắc chắn cũng có những ngày bạn bận nè hay là bạn không có hứng á, thì làm sao để bạn có thể học được trong những cái lúc đó?
Ừm. Đúng rồi. Yeah. Ừm, ừm. À! Hiểu, thì ví dụ như bận rộn đi ha, giờ mình nói về bận bận rộn trước đi. Thì bình thường á sẽ dành rất là nhiều thời gian để để học chẳng hạn, dụ như là 1 tiếng đi, đối với mình là một à, nhưng mà sau đó mình bận quá, à, thế thì mình mình giảm lại, mình giảm thôi, kiểu như là, mười lăm phút cũng được, 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, nhưng mà miễn sao cái ngày hôm đó là mình vẫn có cái cái thói quen đó. Yeah, đúng rồi, vẫn hoàn thành là được. <laughs> Ừm, ừm.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. À, gia giảm lại cho nó hợp lý, đúng hông? Ừm. À, có hoàn thành, đúng rồi, ừm. Ừm. Ừm, vậy thì bạn nghĩ là trong khi mà, ờ, công nghệ hiện đại này ngày càng ngày phát triển như thế này nè, một cái thời đại mà gọi thời đại số luôn á, ai cũng dễ dàng tiếp cận, bạn nghĩ là có cái công cụ hay là có cái công nghệ nào có thể giúp cho cái việc giữ lửa nó đơn giản hơn không bạn?
Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, thật ra cũng đúng á nha, tại vì cái công nghệ, gọi là, trí tuệ nhân tạo đi ha, à, là rất rất rất ló là phát triển trong những cái ngay những cái ngày hiện hiện nay nè, thì, kiểu như là, nói thật với bạn luôn, đó là một cái bạn đồng hành luôn á, ờ.
Đúng rồi đó. Ừm, không thể bỏ qua luôn á. Ừm. Ồ! Đúng ha, giống bạn sẽ nghĩ nghĩ là trí tuệ nhân tạo có thể trở thành một cái người cố vấn cho cái việc giữ lửa học hành hông bạn?
Đúng hông? Ừm, thật ra là cũng có đó nha, tại vì cải thì khi khi khi mà khí tuệ nhân tạo mà tìm kiếm những nguồn thông tin ở trên mạng đó, à, rất là lẹ và có thể là ở đó lắng nghe đúng rồi, họ lắng nghe mình nữa, lắng nghe mình hỏi là những cái khúc mắc như thế nào nữa, thành ra là nếu mà không không có ai ở bên á thì trí tuệ nhân tạo là một cái nguồn, gọi là, rất là tuyệt vời để có thể là đồng hành trong cái con đường học tập, đúng rồi, đó.
Ừm, nhanh như tên chớp luôn ấy. Ừm. Ừm. Ừm, nhanh nữa, đúng hông? Ừm, nhưng mà có cách nào để tránh cái việc mà, gọi là, quá là tin tưởng vào trí tuệ nhân tạo và không có, gọi là, kiểm tra những cái thông tin mà nó đưa ra? Hay là, kiểu là, dần dần cái giống như cái khúc đầu bạn nói đó là bị quá là phụ thuộc vào nó hông?
<laughs> Ừm, ừm.

Ừm, thật ra là như bạn đi nói đi ha, tại vì khi đã đi làm rồi thật ra là cái công việc cũng bận rộn lắm chứ, hồi xưa á là đi học là chỉ có học thôi, à, thành ra là đúng là chỉ tập trung cái việc học thôi, rất là dễ dàng luôn. Tuy nhiên thì bây giờ là sức lực nè, rồi thời gian nè, thậm chí có thể là có gia đình nữa chẳng hạn, thì cái việc học á tự nhiên nó bị nó khó hơn rất là nhiều luôn, đúng hông nè bạn? À, nhưng mà như mình nói đi ha, thật ra là, ừm, những cái đó chỉ là cái lý do thôi, tại vì không ai không rảnh để mà dành ra ít nhất là 15, 30 phút mỗi ngày để học, đâu có cần nhiều đâu. Ừm.
Ừm, đúng rồi. Giờ chỉ tập trung thôi. <laughs> Đúng rồi, có con cái rồi này kia. Ừm, đồng ý. Ừm, ừm. Ừm. Cái này là, kiểu là, có quá là gọi là, là lấy lỵ lấy lý do quá, đúng hông? Kiểu như là, mười lăm, hai mươi phút thì không có gì quá đáng cả, ừm.
Đúng rồi, lấy cớ đó. <laughs> Yeah, đồng ý luôn. Coi như là như mình nói là thật ra cái vấn đề học đó, không bắt buộc là phải học rất nhiều trong một ngày, tại vì giờ bây giờ là đã đi làm rồi, đúng hông? Đó, tuy nhiên thì thì vẫn phải duy trì cái đó hằng ngày á thì nó sẽ là một cái điều đáng quý hơn, à.
Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, cũng đúng, ừm. Vậy thì cho mình hỏi đi, có cái thói bạn nha, đối với bạn đi bạn có cái thói quen hay một cái chiêu thức cụ thể nào giúp bạn duy trì được cái việc học mỗi ngày mà bạn không có bị mất động lực hông?
Ừm, thật ra đối với mình á nha, thì bây giờ mình mình ví dụ đi, à, là mình đang học, ờ, tiếng Tây Ban Nha, thì có vẻ là nó hông có liên quan gì đến trên trường lớp chẳng hạn, đúng hông? Và nó nó cũng hông phải là về về cái vấn đề, gọi là, học thuật quá, mà chủ yếu á là mình học ở đây là mình sẽ có mình lấy động một cái động lực là mình muốn khi mà mình đi du lịch à, ý là cái cái cái mục tiêu của mình.
Ừm, ô kê, ô kê. Ừm. Đúng rồi. À, là cái động lực cũng liên quan đến sở thích, đúng hông? Đam mê, ừm.
Đúng rồi, đúng rồi, phải phải thích phải yêu yêu thích nó, phải đam mê và rõ ràng. Thì mình kêu là mình muốn đi du lịch ở các nước, ờ, Châu Mỹ chẳng hạn và mình muốn có thể là kết nối được với người dân bản địa ở đó á, à, đó, có nghĩa là đặt ra
Ừm, ừm. Đúng rồi đó, ừm, cũng là một cái, a, tinh thần rất là tích cực luôn, ừm.

Ừm, bạn ơi, thực ra việc học cũng là một việc rất là quan trọng trong cuộc đời mỗi người ấy, nhưng mà, ừm, trong mỗi cái giai đoạn á thì cái việc học nó sẽ khác nhau, từ nhỏ đến lớn luôn. Không biết có cái cách nào để bạn có thể giữ lửa học suốt đời hông bạn?
Ừm, thì thật ra nha, cái việc mà học á nó nó phụ thuộc vào cái cách mà mình nhìn nhận cái cái vấn đề học đó như thế nào lắm. Có nghĩa là, tại theo mình đó nha, thì mình nhìn nhận cái vấn đề học là để phát triển bản thân, để ngày hôm sau nó tốt hơn ngày hôm qua. À, thành ra là nếu mà suy nghĩ về cái vấn đề nó hơi tích cực như vậy đó, là tự nhiên á là cái cảm giác mà muốn học á nó cũng dâng trào dữ lắm luôn á bạn. <laughs>
Ừm, vậy hả? Ừm, đúng. À, quá hay! Ừm. À, tức là bây giờ là đầu tiên để muốn giữ được cái lửa thì phải có những cái suy nghĩ tích cực trước, đúng hông? Cũng là một cái quan điểm rất là hay. Nhưng mà bạn cho mình hỏi đi, bạn nghĩ là cái lửa học á, theo quan điểm của bạn là như thế nào?
Đúng rồi. <chuckles> Ừm, cái lửa học á, có nghĩa là không bắt buộc ngày nào cũng phải cháy nha. Tức là không ph ngày nào mình cũng phải muốn học rất là nhì thì không đúng. <laughs> Đúng rồi, cái là nó hơi bị nói quá, nhưng mà có nghĩa là lúc nào mà, k kiểu như, có cái cơ hội để có thể học hỏi cái điều gì đó là luôn luôn sẵn sàng, có nghĩa là luôn bật chế độ sẵn sàng để học tập. Ừm.
À, vậy hả? Ô kê, vậy quá ừ, đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. À, luôn luôn rồi. Vì ta luôn luôn lắng nghe, luôn luôn, ơ, sẵn sàng học, đúng hông? Ừm, ô kê, ô kê, ừ.
Đúng rồi, á, <laughs> là cái lửa là như vậy.
Nhưng mà có bao giờ bạn cảm thấy có, kiểu, cái sự mệt mỏi khi mà ngày nào cũng phải, ừm, giữ lửa học hông, hay là bạn sẽ tùy hứng thôi?
Ưm, ừm. À, thì cái đó nằm ở đây nè bạn, tại vì người ta mệt mỏi khi mà giữ bởi vì là chưa thấy một cái, ừm, điều lợi ích mà cái việc học mang lại cho chính bản thân, thành ra cảm giác là
Ừm. Ừm, không thấy cái kết quả cuối, đúng hông?
Ừm, đúng rồi. Kiểu như là, cũng muốn duy trì chứ, tại vì nghe cái việc học thì người ta cũng suy nghĩ là nó tốt mà, vẫn biết tốt đó, nhưng mà tốt như thế nào đó thì chưa có rõ ràng, chưa có một cái định hướng, chưa có một cái bước đi rõ ràng, thành ra rất là dễ nản luôn đó, à.
Ừm, ừm. Ừm. À, đúng nha. Vậy thì mình cũng, ừm, không biết là, ờ, ừm, bạn nghĩ là những cái lý do nào sẽ khiến cái việc, ờ, lửa đó dễ mất nhất bạn ha?
Ừm.